Certo, sono no, sono d'accordo. Mhmm, un'ultima domanda che ti volevo fare
Mh-mh.
era, uhm, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista sentimentale, che c'è stato ovviamente un incremento nell'utilizzo delle piattaforme, uhm, per incontri. Come la vedi questa, mhmm, questa tendenza? Cosa ne pensi?
Okay. Sì. Eh, allora. <sucks teeth> Ehm, insomma, ehm, vanno prese un po' per quel che sono. Sono piattaforme dove credo che nessuno abbia, o debba avere, grandi aspettative, ehm, in termini di relazioni durature. È chiaro che ci sono eccezioni perché, eh, chiaramente, mhmm, ti approcci alla piattaforma con un'intenzione, ma poi magari si rivela tutt'altro nel in in b nel bene o nel male. Ehm, ci son tante relazioni che nascono, uhm, appunto nei in questi siti di incontri, relazioni anche durature. Però credo che per la stragrande maggioranza l'utenza non si profili con l'intento di trovare necessariamente l'amore della della propria vita. Probabilmente lo fa un po' come esperimento sociale, un po' per rimettersi in gioco, un po' per capire quali sono i propri gusti, ehm, e poi chissà, se capita, capita. Per cui, mhmm, sì, se l ne si vuole fare uso ben venga, però ecco
Certo. Mh-mh. Cert Quindi ci può anche aiutare magari divers
Sì.
Scusami ti ho parlato sopra. Ehm, stavo dicendo, può anche quindi, secondo te, aiutare però magari delle persone che magari prima facevano più avevano più difficoltà nella vita reale, diciamo quella classica, che perché per ragioni caratteriali, perché magari sono più introvers
No preg Assolutamente! Assolutamente sì. Assolutamente sì. Soprattutto le persone magari un po' più timide che fanno fatica a esporsi. È sicuramente un trampolino di lancio. Ma, ti ripeto, non soltanto come, ehm, trampolino di lancio per una relazione, ma anche semplicemente per socializzare. È anche bello scoprirsi in nuove relazioni, capire come m si riesce ad approcciare l'altro. Ehm, per cui si devono prendere un po' per quel che sono. L'uso che se ne deve fare deve essere un uso leggero. Ehm, poi quel che nasce, oltre il cellulare, quindi durante un incontro, quella è un'altra storia.
Mh. Certo. Mh-mh.